สวัสดีค่ะ คุณหมวก
สวัสดีค่ะ คุณบ้าน
ค่ะ เป็นยังไงบ้างเอ่ย? วันนี้พักผ่อนไหมคะ? <chuckles>
อืม วันนี้พักผ่อนอยู่ค่ะ แต่วันนี้อากาศมันแบบ วันนี้ค่อนข้าง จ ไม่อยากจะพูดคำนี้เลยค่ะ แต่ว่ามัน อ อากาศค่อนข้าง เย็น หนาวไปเลยค่ะ
<laughs> อ๋อ อู้ ส เพิ่ง เตะ พ เป็นคนแรกนะคะที่ได้ยินบอกว่า โอ้ วันนี้อากาศหนาว เพราะว่าอาจจะได้ยินมาว่า ร้อน ร้อนแล้วก็มีฝนบ้าง มีลมบ้าง แต่ โอ้ ถึงกับหนาวเลยใช่ไหมคะ?
หนาวค่ะ นี่ นี่ถ้าเห็นนี่อาจจะคิดว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยค่ะ เพราะว่านี่ใส่แบบคาร์ดิกันแบบตัวใหญ่มาก แล้วก็ใส่ผ้าพันคออีกค่ะ เหมือนคน อยู่ต่างประเทศเลยค่ะ <chuckles>
<chuckles> โอ้โฮ <laughs>
อาจจะเป็นคนขี้หนาวด้วยเงี้ยค่ะคุณบ้าน
อ๋อ ค่ะ อาจจะแบบเป็นคนที่ น นิด นิดหนึ่งก็รู้สึกว่าหนาวแล้วใช่ไหมคะ? อ๋อ ค่ะ
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ อืม คุณบ้านค่ะ ปกติถ้าวันชิล ๆ แบบเนี้ย อ่า ปกติจะทำงานอดิเรกอยู่บ้านไหมคะ? หรือว่าจะ จะพักผ่อนนอนอย่างเดียวเลย?
ค่ะ เอ่อ จริง ๆ ทำงาน ก็ทำอย่างอื่นด้วยค่ะ ตอนเนี้ยรู้สึกว่า มีงานอดิเรกที่ทำบ้าง แล้วก็มีกิจกรรมที่แบบชอบทำ บ้างค่ะ อืม ไม่ค่อยได้มีเวลานอนเฉย ๆ แล้วค่ะ <chuckles>
อืม ค่ะ <chuckles> แล้วคิดว่างานอดิเรกอะค่ะ มันช่วยสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ยังไงอะค่ะ?
ค่ะ